Quais você acha que são hábitos diários que podem ajudar a reduzir o lixo e o desperdício?
Bom, com relação a a comida, eh, eu tento, eh, sempre fazer listas e sempre me ater a listas. Eh, mas, assim, antes de sair para o supermercado, eu sempre dou uma olhada na na pentry na na na na despensa, vejo o que que tem na geladeira, no freezer, e tento comprar também embalagens assim, aqui no Estados Unidos as embalagens são muito grandes, e eu sou uma família pequena, sou eu, meu marido e meu filho, e eu tento comprar as embalagens menores possíveis. Inclusive o pão, se tiver meia embalagem é o que eu compro. E e me e, assim, outra outra coisa que eu aprendi ao longo dos anos é, por mais que eu queira experimentar determinado alimento, se ele vier em uma embalagem muito, muito, muito grande, eu já não compro mais.
Uhum. Sei. Sim. Ei. Você já não não compra. Ah, entendi. Porque acaba sobrando, é isso?
Já não compro mais, porque eu comprava no começo e jogava fora. Sim, sim. Eu enjoo de comer, meu marido e meu filho eles são super enjoados pra experimentar coisas novas, e a gente tem uma alimentação bastante diferente, porque eles eu eu como muita fruta, verdura, hã, alimentos integrais, eles já nem tanto. Então no começo, eu tinha um desperdício bastante alto de alimentos, eh, e agora eu já não tenho mais, porque eu já nem compro. Eu olho, mesmo se eu estiver com vontade, falo: "Não vou levar porque eu sei que isso vai sobrar e eu vou jogar fora".
Ah. Aham. Sei. Ah. E não tem coisa pior, do que a gente jogar comida fora, né.
Ai eu não gosto, eu não gosto, porque também a gente vem vem, eh, de uma um país que as coisas são, hum, pu a gente luta com uma certa dificuldade, então, assim, sempre parece que eu tô fazendo alguma coisa muito grave, jogando comida boa fora, ou deixando a comida estragar pra jogar fora. Então eu eu eu eu acabei com esse hábito de de comprar pra de comprar para experimentar, e dou mais foco naquilo que eu sei que que vai ter saída aqui em casa, que as pessoas vão comer.
Uhum. <chuckles> Sim. A coisa de seguir uma lista, é super boa, né. Porque é isso, você vai, "ai, não sei.", e e não só te ajuda, porque às vezes você deixa de comprar uma coisa que você precisa, e como você não compra o que você não precisa também, né. Como é que você faz com a comida que já foi cozinhada, que acabou não sendo comida, que fica na geladeira, sabe, nos potinhos, depois, já uma refeição. Como é que você lida?
Sim. Exatamente, exatamen Então, eu eu sempre tento fazer comida, porque eu não sou também uma pessoa de a que adoro passar, hum, tardes e manhãs na cozinha. Eu- eu sempre tento fazer, me as as receitas em porções que eu possa colocar em em potes, em contêineres, e congelar. Então eu sempre tenho comida congelada, eh, o que tá na geladeira ele é pra ser consumido na semana, e aí tem aquele dia dos do soro do do ca do catado, do de pegar tudo o que tá na geladeira, e falar: "Ó, vamos terminar o que estava com esse potinho aqui, com esse potinho aqui, com esse potinho aqui." E já coloca o pote na máquina pra lavar, mas, sim, e eu falo pra minha família que comida que eu cozinhei é mais cara ainda, porque tem a minha mão de obra. <chuckles>
Sei. Uhum. <clicks tongue> Ah, sim. Ótimo. Aham. <chuckles> Sim. Faz uma reinvenção. <chuckles> É. Nossa, eh eh, isso é verdade, né. Você acha que eles, eh, e eles têm alguma, você falou que eles têm restrições e tal, será que acaba causando problema, isso. Porque às vezes, ah, não. Mas essa comida de novo, o mesmo até sei lá, o arroz e feijão, mais uma vez, tem isso na sua casa ou não?
Hã. Sim. A a ainda bem que eles não são tão enjoados nesse sentido, eles comem arroz de 2, 3 dias, mas às vezes eu ouço reclamações, é claro. <chuckles> E aí é a hora que eu mando pra eu cozinha. Falo: "Ó, se não quer comer isso vai lá." <chuckles>
Uhum. <laughs> É bom vai lá fazer, você já põe os seus limites, né.
Vai lá fazer. <chuckles> Mas assim, as as não às vezes é, assim, eles torcem o nariz, mas eu falo: "Ó, comida que eu cozinhei é mais cara, é muito cara pra eu jogar fora porque tem a minha obra minha minha o minha hora de de trabalho nela, então vai comer sim." <chuckles>
<laughs> Ah ah, mu muito bom acho que é o é ótima essa essa reivindicação, aí, do crédito. Agora, você falou do plástico, né. Acho que o plástico é um dos grandes problemas que a gente enfrenta hoje em dia, né. Como que você faz com essas embalagens que são de plástico ou às vezes você vai e compra uma salada, ela já tá dentro de um plástico aí tem outra que já tá dentro do outro plástico. Você chega a evitar comprar?
Sim. Sim. Sim. Outro plástico. É, não, não chego a evitar comprar, porque, realmente, não tem outro jeito, mas que me incomoda, me incomoda, eh, as bandejas, às vezes, elas são muito estruturadas. Eu reciclo tudo que eu posso, eu eu colo eu separo minha minha minha reciclagem da melhor forma possível, coloco tudo possível. Mas é é, por exemplo, eu tenho o hábito de comprar a salada lavada e ela vem em uma embalagem de celofane bem grande, eh, eu não vejo necessidade de uma coisa tão imensa e, enfim, é um monte de plástico ali. Mas eu eu coloco na reciclagem e, assim, a gen a gente fica muito sem opção, porque, eh eh, realmente, é é é é muito plástico e plástico é uma coisa que que me me incomoda. Então, por exemplo, qua quando eu me mudei para os Estados Unidos, eu fiquei em algum eh, em um apartamento e eu vi que eles não tinham, eh, a separação de lixo recicla reciclável. Mas eu descobri e é, assim, compra aquelas aquelas garrafas de detergente para roupa, que ali tem, não sei, tem mais de 500 gramas de plástico, puro plástico.
Uhum. Uhum. Sim. Uhum. Sei. Sim. Sim. Uhum. Ah. Uhum. Aham. Sim, sim.
E a o galão de leite, e, aí, eu descobri que tinha um centro de reciclagem próximo, então eu juntava tinha um banheiro que eu não usava banheiro, juntava todo esse plástico dentro da banheira, <chuckles> colocava no meu carro e dirigia, pelo menos o plástico, eu sempre dirigia ele até o centro de reciclagem, ao invés de colocar no Lixo, é.
É. Hã. <laughs> Para levar, né. Olha o planeta agradece e quem <chuckles> porque a eh, as pessoas que fazem isso, né, a gente que gosta de fazer esse tipo de coisa, eh, eu acho que a gente acaba fazendo um pouco por quem não faz e, às vezes, pensa: "Ah, mas dá trabalho, né.". Eu queria te perguntar uma coisa essa questão do da lavar da das do detergente, né, de lavar e tal, que são esses são um dos grandes outro outro grande problema, né, nos oceanos e tal, quando a gente vê aquelas fotos que são, eh eh, esses são os contêineres, né, os recipientes que a gente vê jogados no mar, são muito grandes e e um plástico muito duro, né. Você já experimentou alternativas?
Sim. Exato. Sim, sim. Sim. Sim. Sim. São. Sim. Eu nunca testei, eu sei que tem algumas alguns lenços, né, umas umas coisas que você joga ali na máquina, mas eu vou ser sincera, eu nunca testei. Eu as hã hã
Uhum. É. E tem os pods também, né, além dos lencinhos, é. É, eu acho que vale a pena fazer a a o a experimentação, porque talvez eles não produzam aquelas espuma que as pessoas estão acostumadas, mas eles, eh, eles ocupam muito menos espaço, né, e limpam tão bem quanto. Eu acho que a tecnologia evoluiu muito nesse sentido. E pelo que eu vi, você é uma pessoa que se importa bastante, né, com a sustentabilidade.
Os pods. Sim, sim. Uma tentativa. Sim. Sim. Quanto? Sim, sim. Sim, eh eh, eu eu eu m na verdade, eu me atenho mais ao ao galão, porque é uma questão de custo, porque eu não sou muito muito eh, como é que eu posso dizer? Eu não eu não eu produtos de limpeza, assim, eu não não não compro, eh, brand, eu não não eu não me tenho problema com eh eh, eu compro off brand, eu compro o a marca do supermercado
Uhum. Ah, tá. Sim.
e eu sei que é bem mais barato. Eu eu vou eh, até a agradeço a a a sugestão, porque eu vou olhar no no Sam's Club, enfim, se al se, ah, tem algum alguma coisa de pó, eh, tem custo competitivo.
Se tem algum, né. É, muitas vezes, como essas marcas estão entrando e é uma experimentação, né, assim, no mercado, eles estão em um preço que vale vale a pena comparar, né, se tem no final, se vale a pena. Agora, conversando aqui com você, pergunto de uma outra de uma outra questão, né, você estava falando que quando você começa a fazer uma reciclagem, parece que é um caminho sem a v sem volta, né, que não consegue mais misturar esse tipo de, né, o orgânico com o plástico, com o reciclável. Como é que é aí onde é a sua onde é a sua casa atual? Vocês fazem toda essa coleta seletiva?
Sim. Hum. Sim. Sim. Verdade. Sim, a gente tem a a coleta separada, tem o dia de lixo reciclável. Eles pegam, eh, vidro, eh, plástico e papel. Eu estou eu estou falando isso, porque eu mudei de casa e na outra casa, eles não pegavam vidro. E aí era outra coisa que eu tinha que deixar separada em um canto da minha garagem e depois de semanas, dirigi dirigir todo o vidro para o centro de reciclagem, porque eu me recusava a colocar o vidro no lixo orgânico. Mas aqui eles pegam tudo. É.
Uhum. Sim. Ah, isso Aham. Sim, sim. É, parece que é quase, assim: "Não, tipo, não posso, não né, jogar isso ali". <laughs>
É. É um pecado, é. Sim, é um pecado, assim, a gente se sente má, eu me sin eu eu me si eu não não conseguia colocar uma embalagem de vi uma garrafa de vidro no lixo normal ou ou em muito menos essas embalagens imensas, toneladas de plástico, no lixo orgânico com as outras coisas, eu não não consigo.
Aham. Sim. Preocupado com tudo, né. Você acha que as suas atitudes influenciam ou você já chegou até mesmo a influenciar outras pessoas com essa atitude de: "Vamos pensar um pouco mais sobre isso?".
É. Eu eu tento não ser aquela <chuckles> ecochata, mas eu tento conscientizar, assim, de forma, eh eh, delicada, né, eh: "Aqui, ó, essa aqui demora muito tempo para se dissolver na natureza, e e não nas na sua geração, na na geração dos seus filhos ou dos seus netos, essa garrafa ainda vai estar aqui". Mas de forma muito sutil, porque as pessoas que não fazem, assim, é é bastante difícil você conseguir convencer, né. E
<laughs> Uhum. Uhum. Sim. <chuckles> É, às vezes até a sugestão pode ser uma coisa que funcione melhor do que você dizer: "Olha, você está fazendo errado", né, e eu falo por experiência própria, essa história do dos pods, né, do detergente de lavar roupa, foi uma pessoa que falou para mim, e, assim, eu quase estava ouvindo uma conversa paralela, e me interessei e e comecei a usar, então, às vezes, são de outras maneiras que você consegue influenciar as pessoas, né. Você acha que você consegue passar isso para o seu filho também? Porque eu acho interessante como às às vezes as crianças já têm essa noção, já vão crescendo com essa noção, né.
Sim. Hum. Aham. Aham. Sim. Ah. Sim. E e Sim, não, o meu filho ele é completamente educado para para reciclar, ele é completamente educado com essa consciência, e, inclusive, no consumo de porque criança pede, né, e e aí quando quer alguma coisa, eu explico para ele, mas o o o o ah, não sei, agora ele quer um mouse novo e eu falo: "O que que a gente vai fazer com esse mouse?". Eu assim, "ele ele está perfeitamente usável", e aí eu explico para ele sobre a questão de de de de de enfim, de de de lixo nas praias e é, é, sim, e eh, tem tem um um documentário no Netflix que eu assisti, falando sobre sobre isso, eh, tu to mostrava aquelas imagens de toneladas de roupas e plásticos, e e e coisas na praia, e eu sempre falo para ele: "A gente não pode a gente não pode mais consumir desse jeito. Se existir uma ideia de gerações passadas ou no no passado de que é comprar, comprar, comprar, comprar, a gente tem que mudar isso, porque o nosso planeta não aguenta mais". Então ele é bem educada nesse sentido. <chuckles> Sim.
Uhum. Sim. É. Uhum. Passar para outra pessoa Ah, sim, sim. Uhum. Hã. Ah, sim. Uhum. Exato. Ah, s <laughs> E qual era o o documentário? Você lembra o nome?
É Buy Now, se eu não me engano. É chocante, é é assim, é é é
Ah. Sim, acaba sendo até cho até <chuckles> u um po u u chocante demais, né.
É, é é realmente, assim, você termina, você para, você fala: "Eu acho que eu não vou comprar mais nenhum tênis novo, nenhuma camisetinha." Às vezes a gente tem né. A gente às vezes tem aquela aquela aquela a aquele alívio de consciência de: "Ah, eu vou doar". E aí a gente, eh, enfim, no documentário mostra, assim, as pessoas na África recebendo, eles recebem mais peças do que a popula do que eles têm de popule população. Coisas assim, sei lá, tem 20.000.000 de habitantes, eles recebem 40.000.000 de peças. E aquilo tudo vai parar no mar, na praia, no oceano, criando pilhas e eh eh, dói o coração de ver. Aí você fala: "N não adianta eu doar, porque isso não vai parar para para alguém usar, vai parar no lixo". É. É.
<laughs> Nunca mais a Fast Fashion. Uhum. Uhum. Sim. Uhum. É. Num é. Ah, e e mas pensando no sentido, assim, de falando de crianças, né, às vezes essas roupas de criança, a gente tem, às vezes, um amigo, uma um parente que as roupas vão crescendo quer dizer, as crianças vão crescendo muito rápido, as roupas, às vezes, são pouquíssimo usadas, né. Ter uma pessoa para quem repassar sempre funciona, não não é bom? Você tem alguém assim, aqui? <chuckles> Ah.
Sim. Sim. Sim. Sim, aí eu passo para os meus sobrinhos, sim, sim. É, não, eu tenho eu guardo tudo, meu meu irmão acabou de ter um bebê, e aí eu guardo tudo para eles, coisa boa, assim, eu guardo guardo, porque aí aí eu adoro ver os outras crianças, os meus sobrinhos, enfim, usando coisas que foram do meu filho, fica um valor sentimental, e e é satisfatório você ver um sobrinho usando um casaco que seu filho usou. <chuckles> E eu gosto.
Ah. E sim. Sim. Faz uma uma pelo menos ela dura um pouco mais, né, ela tem um ciclo de vida <chuckles> um pouco maior, né.
Sim. E e e aquela pessoa não compra, né, não vai comprar outro casaco, sendo que já tem um casaco bom, ali, para para ser usado.
Exato. Que vai durar poucas semanas, né, talvez dure alguns meses e tal, e e, né, e ainda está em bom estado. O que mais você acha que dá para fazer, assim, em um ter em termos práticos, né, às vezes, no dia a dia mesmo, essa coisa de, sei lá, copo descartável
Uh uh, Aham. Sim. Sem dúvida. É, a a assim a a garrafa, né, a e eu acho que a a garrafa é uma coisa que ajuda muito ter uma garrafa reutilizável, eh, isso isso assim, e em, eh, nas empresas que eu já trabalhei, eh eh, tirar o copo descartável para as pessoas pegarem, eh, já ganhei, assim, co eh, garrafas reutilizáveis com logo da empresa, eh, também acho que tem muita embalagem de de enfim, a gente estava falando da salada, dos legumes, tem muita embalagem que pode ser repensada, reduzir a a gramatura do plástico, colocar menos menos plástico ali. Acho que tem muita coisa pra melhorar.
Sim. Uhum. Sim. É. Uhum. É. Eu acho que, eh, às vezes a gente fala: "Ai, pô, é uma coisa que é assim, muito global, muito abrangente e tal.", não, e às vezes é isso, né, em uma coisa diária que é de você beber a sua água só de você não ter usado três, quatro, copos por pessoa, já ajuda bastante. Olha, adorei falar com você sobre os seus hábitos eu acho que é uma conversa inspiradora, <chuckles> obrigada. <chuckles> Até a próxima.
Sim. Exato, sim, demais, é. É, eu também. <chuckles> <chuckles> Obri obrigada eu, foi um prazer, até, tchau, tchau.